Alors là quand on arrive un petit peu dans la fin de l'année avec, heu, Noël et le nouvel An, tout ça, c'est un petit peu le moment où, heu, ben, on va tous se retrouver, heu, tous tous les amis et tout. Enfin, moi en tout cas, c'est le moment où on va se retrouver les amis parce que be de de la ville où on se connaît tous, heu, i on est plus que plus que 2 à é à habiter vraiment là, le reste s'est f s'est un peu dispatché, heu, y compris dans des pays étrangers. J'ai mon meilleur pote typiquement qui est en Norvège, donc on peut pas le voir, heu, tous les quatre matins.
Mmh mh. Ouais. Bah, oui.
Et là, qu'on va faire cette réunion, heu, enfin, qu'on va pouvoir tous se revoir surtout, on va on va se faire une après-midi, on va faire des jeux de société donc ça va être sympa, ça va être léger et tout.
Ouais.
Heu, je suis un petit peu stressé par rapport à ça parce qu'entre temps, moi j'ai été faire un voyage avec, heu, une amie et et et d'autres gens bien sûr et heu, et il se trouve que je suis, heu, malheureusement tombé amoureux de cette amie. C'est une amie qu'on a plus ou moins tous en commun et que j'ai rencontrée, heu, à travers mon meilleur pote qui est en Norvège, parce que c'est, i elle est venue, heu, avec nous quand on est partis faire un voyage en Norvège et du coup, je l'ai rencontrée là-bas.
Mmh mh. Ouais. D'accord. OK.
Et je sais que c'est une amie qui est très importante, heu, pour lui aussi parce qu'il m'en a parlé comme étant, bah, vraiment, heu, ce qui v pas forcément la femme parfaite, mais i il m'a dit qu'il était content de ré d'être son ami parce qu'il estimait pas être à sa hauteur, heu, s'il fallait être en en couple avec elle. Du coup, je pense que derrière quand même, il y a il y a il y a quand même un soupçon de sentiment même s'il veut pas se le dire.
Mmh mh. Ah, ouais, waouh! Ouais.
Et, heu, et du coup, j'ai un autre ami, heu, qui est qui lui, hem, m mmh, je je sais pas trop dire ce qu'il en pense, je sais qu'il lui parle pas et qu'ils sont pas nécessairement du tout sur la même longueur d'onde sur, heu, sur comment vivre la vie et tout donc voilà, mais je suis un peu stressé parce que je sais qu'il va falloir que je leur en parle quand même parce que
Mmh mh.
parce que ça va me faire du bien déjà et et <blows air> et du coup je sais pas trop je sais pas trop comment je vais m'y prendre, je sais pas tr enfin, c'est je s
Oui. Oui, bah, oui, oui, bien sûr. Mmh.
En fait, j'ai j'ai l'impression de pas aller à cette réunion avec juste, heu, le sourire de revoir mes amis et ça me dérange un petit peu aussi.
Ouais. Bien sûr, ouais. Je comprends bien, heu heu, la situation dans laquelle tu tu te trouves et puis de, heu mmh, voilà, toutes les toutes les émotions que ça peut provoquer chez toi parce que, heu, mmh mh, de ce que je comprends, en tout cas, hem, il y a une re une réunion d'a d'amis qui se prépare pour les fêtes de fin d'année. Heu, vous allez vous retrouver entre amis, heu heu, de longue date. Heu, c'est l'occasion de tous vous retrouver sachant que comme tu m'as expliqué heu heu, vous êtes tous un peu dans des directions différentes et chacun, heu, a pris heu, voilà, heu, suis ce suis sa v propre voie. Heu et donc, c'est l'occasion de se retrouver. Cependant, heu cependant, petite particularité à votre situation, c'est que, heu, il y a une fille, heu, dans votre groupe que tu as appris à apprécier et pour laquelle tu as développé, heu, certains sentiments, heu, qui t'a été présenté par un ami qui lui a l'air de d'avoir également certains sentiments envers cette personne et il y a également une autre personne dans ce, heu heu, triangle, enfin, c'est même un carré, hein, désormais puisqu'il y a 4 personnes impliquées. Hem, mais cette personne donc, tu me dis qu'elle n'est pas heu, ne ne fait pas vraiment partie de ce de ce jeu amoureux, heu, cette personne n'est pas spécialement intéressée avec Donc aujourd'hui, heu, il y a juste cette ambiguïté entre ton ami de Norvège, cette fille et toi et vous allez vous retrouver tous ensemble, heu, lors des fêtes de fin d'année. C'est bien ça?
Ouais. Oui, exactement. Ouais. Mouais. <laughs> Non, pas vraiment. Alors la la fille sera pas avec nous parce qu'elle est elle elle habite pas, heu, de dans dans la région du tout et elle, elle est même si, heu, bah, c'est, certes c'est notre amie, heu, en commun, c'est enfin, c'est plus mon amie à moi maintenant parce que c'est à moi avec moi qu'elle parle tout le temps enfin, qu'elle a beaucoup plus parler même si on se parle plus tout le temps maintenant.
Ah, oui. D'accord. Mmh. Oui.
Heu, c'est il y a que moi qui ai cherché à développer le le lien amical après qu'on ait fait notre voyage ensemble
D'accord.
et du coup, bah il y a que moi qui la connais un petit peu plus que le reste et tout.
OK.
Mais ce qui en fait, ce qui m'embête, c'est de de si je le dis, heu si je dis ce que je ressens et ce que je pense à mon meilleur pote, j'ai peur de le blesser, d'une certaine manière. Après pour ce qui est de de l'autre, heu de l'autre pote, heu, bah lui c'est plus, heu, dans le style, heu, elle elle m'a dit que lui, heu il lui avait déjà envoyé des photos, enfin des photos, non, mais des messages en étant bourré, en lui d enfin pas forcément des messages lourds, mais des messages, heu, tendancieux. Même s'il a jamais dépassé les bornes selon elle et pour son plus grand bien apparemment parce qu'elle l'aurait probablement bloqué et cetera. Elle a dit c'est bizarre de recevoir des messages comme ça de quelqu'un qu'on connaît pas et tout. Ce que ce qui est vrai
Ah. Ouais, d'accord. Un peu diz tout va aller, très bien, wesh. Mmh. Ouais. Bah oui.
donc, heu, donc c'est pour ça j de dans dans ce groupe d'amis là, il y a vraiment moi qu'elle connais plus que le reste après, heu, bien sûr, heu, son son 1er contact dans notre groupe, ça reste mon meilleur ami qui était en Norvège, où ils ont quand même, heu, une certaine amitié puis ils ont des points communs, ils font tout les 2 de la photo et tout donc, heu donc, voilà. Mais j'ai toujours moi cette peur j'ai cette peur en fait de le blesser en lui en parlant honnêtement de ce que je ressens pour elle et
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui, c'est plutôt envers lui, heu. Mmh mh. Ouais.
et que ça l ça lui fasse mal, quoi.
OK. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Je comprends la la la position dans laquelle tu te trouves, c'est un peu délicat. Heu, tu es un peu entre deux feux. Hem, bon, je comprends, je comprends la situation. Heu, maintenant, hem, de ce que tu m'as dit, je voudrais rebondir ce que sur ce que tu m'as dit un tout petit peu plus tôt. Heu, ton ami donc, heu, de Norvège, hem, lui donc, heu, tu sens qu'il y a, heu heu, une belle entente et heu et quelque chose qui qui, voilà, quelque chose, une espèce d'alchimie entre eux. Heu, bien que lui ne t'ait jamais spécifiquement, heu, avoué, heu, que c'étaient des sentiments, heu, amoureux?
Bah non, il me l'a jamais dit et pourtant, heu, quand on était en Norvège, je lui en ai parlé et il m'a dit: «Heu, non je pense pas parce que, heu, c'est une relation à distance et tout» et puis que voilà. Heu et la dernière fois qu'on en a parlé, c'était il y a même pas si longtemps, c'était il y a 3-4 mois et il m'a il m'a dit: «Heu, je suis je suis je préfère être son ami parce que je je me sens pas du tout, heu, à la hauteur et tout». Mais pour moi ça veut quand même dire que derrière, bah, il y a des sentiments. Après c'est comme comme je dis, heu: «Certes il y a il y a une alchimie entre eux» entre guillemets, c'est plus qu'ils ont des points communs et puis c'est et puis et puis voilà, c'est plus ça que d'avoir une vraie alchimie, heu
Mmh mh. Ouais. Mmh. Ah ouais. Mmh. Mmh mh, d'accord, ouais.
Entre eux.
Oui, parce que, voilà ,avec ma question justement, heu, c là où je voulais en venir, c'est est-ce que tu aurais vraiment le sentiment, heu, de briser quelque chose que qui qui qui est construit entre eux? Ou si finalement il y a il y a rien de de vraiment, vraiment construit et que, heu, au final, bah, et et s t tu es libre de te de tes actes, de tes choix et et et de tes de tes envies et et peut-être que tu n'aurais pas forcément de de compte, heu, à lui rendre, à ton ami. Alors, je voudrais te poser juste une petite, heu heu, question. Donc, à cette à cette réunion-là, donc tu as cette heu, tu as cette interrogation à l'intérieur de toi par rapport à ton meilleur ami. Peut-être que tu voudrais lui en parler ou non. Heu, mais, heu, si par exemple, tu tu allais le trouver, heu, et et tu lui expliquais ça? Si par exemple, tu lui disais: «Bah ma foi, j'ai j'ai ai continué à côtoyer, heu, cette personne et j'ai développé quelques quelques sentiments». Heu, tu penses qu'elle pourrait avoir quoi comme réaction heu, enfin, ton ton ami, il pourrait avoir quoi comme réaction, heu, hem, si tu lui disais?
Non. Ouais. Mmh mh. Je sais pas, je c'est pour ça c'est pour ça, heu, je en fait j'avance dans le flou et d'où d'où cette peur. Après, heu, enfin si si je dois, heu, le connaître heureusement que je le connais, c'est quand même mon meilleur ami, du moins un de mes meilleurs amis puisque je vais je vais avoir la chance de faire une soirée enfin une après-midi avec tous mes meilleurs amis. Heu, il a toujours été à l'écoute avec moi et heu, et compréhensif avec moi. Moi j'ai juste cette peur que ben, vu que là, c'est peut-être quelque chose qui le touche un peu plus, même si, heu, tu vois typiquement, heu, moi je cè cette fille-là, je lui parle, heu, bah, de manière, heu, très régulière. Heu et lui lui je sais que c'est pas le cas par exemple, donc tu vois c'est pas
Mmh. Oui. Super. Mmh mh. Oui.
c'est pas la même relation qu'on entretient, heu, elle et moi et lui et elle et et voilà et même si je lui en parle, ça implique pas que derrière je vais être en couple avec elle parce qu'être en couple avec elle, ça implique quand même qu'elle aussi est d'accord et c'est pas, heu, c'est pas le cas pour l'instant. On n'en a pas nécessairement parlé elle et moi, du moins pas, heu, vraiment entre 4 yeux et cetera.
Oui. Oui. Mmh mh. Oui.
Donc c'est juste, heu, je en fait, je sais pas si lui en parler avant même d'en avoir parlé, heu, à cette amie là, c'est une bonne idée ou justement si jamais, heu, je je vais en parler d'abord à cette amie-là et que ça se fait ou que ça se fasse pas, est-ce que ça lui fera pas mal justement que je ne lui en ai pas parlé avant? Enfin du coup, je sais pas en fait sur quel pied danser, je sais pas comment me positionner par rapport à lui, parce que j'estime que c'est quand même du respect par rapport à lui, vu que c'est 1, de par lui que je la rencontre, 2, c'est c'est un ami que j'ai je lui ai jamais rien caché parce que, bah, j'ai une confiance aveugle en lui en fait.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Non, non, mais, je comprends je comprends bien la situation, heu heu, effectivement, tu soulèves un point intéressant, heu, hem. Voilà, enfin, je veux dire, hem, le fait d'en parler, de ne pas en parler, heu heu, avant, après, heu, qui se soit passé quelque chose, effectivement, c'est des questions qui qui méritent d'être soulevées. Heu, pour ma part, moi, je pense que, hem. Alors, attends, pour préciser encore un petit peu plus, j'ai encore une petite question. Aujourd'hui, avec cette fille, toi, tu envisages quand même encore quelque chose de ce, heu, ouais, tu envisages quand même, heu, de construire un truc? Tu es sérieux?
Ouais. Ouais. Oui. J'aimerais bien voir j'aimerais bien voir, heu, si on pourrait dépasser l'amitié. Je veux pas perdre mon amitié avec elle, dans tous les cas, par contre.
Ouais, ouais.
C'est je en en fait, j'aimerais bien voir si, heu quand on est ensemble, ça se passe bien, on rigole et cetera. Moi, j'aimerais passer plus de temps avec elle et si je passe plus de temps avec elle, bah, ce serait pour construire quelque chose de stable. Parce que, bah, j je sais que «ce serait bien» entre guillemets. Après, bien sûr, elle est pas parfaite, hein. Ça reste une un être humain. Donc, elle a ses défauts et cetera, machin. Mais, moi, bah, heu, actuellement, je les vois pas et généralement, quand on les voit pas, c'est qu'on est amoureux.
Mmh mh. Ouais. Oui. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, complètement. Bah, du coup, moi, heu, de ce que j'entends de ton discours, heu heu, si tu es si tu es mené par, heu, par des sentiments amoureux, heu heu et bah, ma foi, moi, j'aurais plutôt tendance, heu, à t'encourager à à à suivre cette voie, à même, heu, à à aller plus loin, avoir des réponses peut-être enfin, aller plus loin, avoir des réponses. Heu, l'idée ce n'est pas de brusquer qui que ce soit, mais de, en tout cas, de const continuer dans cette voie, de peut-être, heu, continuer à communiquer avec cette fille et puis, heu, pour le coup, si tes sentiments ils sont vraiment sincères, que tu es quelqu'un de sincère, heu, je pense que peut-être ton ami, qui est ton meilleur ami, heu, s'étant lui, en plus, déjà positionné comme n'étant pas, heu, forcément, heu heu, intéressé pour une relation amoureuse avec cette fille, enfin, intéressé, mais, en tout cas, qui qu'il était pas en lice. Hem, du coup, toi, voilà, c'est juste, heu heu, éviter de de culpabiliser, ne pas te sentir coupable par rapport à ton ami. C'est vrai que tu es pas obligé de lui en parler tant qu'il y a rien de concret. Mais, toi, bah, avance sereinement sans te sentir coupable, heu. Heu, si tu es guidé par l'amour, moi, je trouve que c'est c'est beau et c'est positif et soit soit vrai avec toi, finalement et et va jusqu'au bout de l'amour. C'est c'est la plus belle des c'est la plus belle des des émotions donc, heu, moi, je te dis, heu, fonce, hein.
Ouais. Ouais. <laughs> Ce C'est beau, c'est c'est vous et ça, en fait, ça me donne le sourire ce que tu me dis. Parce que ça me donne envie et puis je me dis que ce de toute manière, c'est mieux de pas mentir ou de cacher quelque chose et puis puis il sera forcément de bons conseils et une fois qu'il le saura, si jamais, par malheur, ça se passe mal, heu, entre moi et elle, bah, je sais qu'il sera là pour me soutenir et tout, donc, heu. Donc, je pense que tu as raison, que ce serait dommage de de laisser passer ça parce que j'ai peur. Donc, heu, donc, il faut que j'y aille. Donc, franchement, merci pour ton écoute, merci pour ton discours qui m'a bien remis le sourire. Ça me fait plaisir.
Oui, oui, oui. Tu as raison. Mmh mh. Oui. Et bah, ma foi, plaisir partagé et je te souhaite tout le meilleur.